Aslında şöyle, eee, bunun, hani, şöyle bir yanı da var, başka düşünecek bir şeyin olmuyor. Hani, o an bütün odağını zaten o, eee, çaldığını şeye vermelisin. Çünkü hani bahsettiğin gibi evet 2 kol bambaşka, 2 ayak bambaşka işte zihninle bir anda ritmi takip etmen lazım ama en önemlisi şu, bateri çoğunlukla, hani, işte gitarda ne bileyim akor öğretilir sonra arpej öğretilir belki hadi başka tarzlar öğrenmeye çalışırsın. Bateride öyle bir şey yok. Bateride en basitinden her şeyi öğreniyorsun sonrası doğaçlama. Yani, sen o an neye vurup, nasıl ses çıkarıp, hani, nasıl bir yerde yaparsan doğru olacağını kafanda kestirmek zorundasın. Yani, sen aslında zihnini de ikiye bölmelisin. Yani, bir yandan ben bundan sonrakinde ne yapacağım? Bir yandan işte şu an ne yapıyorum falan gibi, eee, ve mümkün olmuyor. Yani bu süreçte zaten başka bir şey düşünmek, ben yarınki sınavda ne yapacağım diyebilmek mümkün olmuyor hani. Öyle diyeyim.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, anladım, anladım. Ne elektrik faturası, ne kız arkadaşının attığı trip, değil mi? Aman, bu kız da trip attı diye <chuckles> kalbinin kırılması vs. hiçbirisi kalmıyor. Eee, demek ki bir çeşit meditasyon gibi anlattığın şey; tamamen zihnini de boşaltan ve, eee, tamamen o anda kaldığın, yani sadece o koordinasyon ve ritimleri takip ettiğin ve çıkan sese odaklandığın, eee, oldukça derin bir şeyden söz ediyorsun. Imm, peki, ımm, biraz da dinlediğin müziklerden, etkilendiğin müziklerden bahsedelim mi? Eee, seni bu sürece taşıyan çünkü muhakkak zaman içerisinde de değişen, eee, belki öğrendikçe, belki içine girdikçe, belki içinde bulunduğun ortamlarda yeni şeyleri de keşfederek, yeni müzikleri ve ritimleri keşfederek. Eee, biraz anlatır mısın nasıl oldu müzik, eee, yolculuğun, ııı, dinleme, ııı, noktasında?
Aynen öyle. <chuckles> Aynen öyle. Kesinlikle ya. Kesinlikle öyle, evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Tabii tabii. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Şöyle, eee, benim annem biraz böyle pop müzik dinlerdi ben küçükken. Babam arabesk dinlerdi ama ben bir şekilde rockçı oldum. Nasıl olduğumu bilmiyorum. Hiçbir fikrim de yok. Hani işte <chuckles> Yani, hani, evet ya bir bakıma öyle denilebilir sanırım, tam emin de olamadım. Ya, hiç şey hikâyem yok; işte amcam işte boş zamanlarında çok güzel rock dinlerdi, ben de ondan duydum falan. Hiç öyle bir şey yok. Ya, ben bir anda kendimi işte Erkin Koray dinlerken, bir anda kendimi işte Queen dinlerken, Guns And Roses dinlerken buldum. Ve, eee, oradan da yürüdüm. Çok uzun süreler boyunca sadece rock dinledim. Eee, sadece hâlâ da olan, eee, rap'e karşı bir ön yargım var. Tam olarak, ya, ön yargı diyemem de hani, çok, eee, açıp dinlediğim bir tarz değil ama onun dışında işte yaşım büyüdükçe ben caz da dinlemeye başladım, Blues da dinlemeye başladım. Bazen klasik müzik de dinlemeye başladım. Öyle apayrı bir yere geldi yani şu an. Şu an her şeyi dinliyorum diyebilirim, rap dışında.
Hı hı. Hıı. Çünkü ikisinin zaten rock, değil midir? Yani. Evet. <chuckles> Hıı. Evet Hı hı. Hı hı. Hı.